Imm, tür olarak aslında ya, ben çok memnunum bu arada yani. Tür olarak hayatımdan bayağı memnunum ama, eee, b yani şey var mesela yani ukde demeyeyim de mesela yani öyle klasik müziği mesela keşfedemedim. Hani keşfetsem daha iyi olurdu diyebileceğim bir şey. Ama yani, eee, "Yok hiç dinlemem, keşfetmek istemiyorum." ya da "Vah, vah! Niye keşfetmedim?" falan, eee, gibi bir yerde n hiç değilim. Sadece güzel olurdu. Eee, hem tanıştıran olmadı ya da ne bileyim belki sabrım olmadı pek. Imm
<chuckles> Hı hı. Hıı. <chuckles> Hı hı. E, anladım. Klasik müzik de oldukça detaylı ve derin bir alan aslında gerçekten. Yani, eee, keşfi de kolay olmasa gerek herhâlde diye düşünüyorum ben. Yani, eee, derin bir de şey de hani, mesela, bu noktada, eee, Türk sanat müziği de birazcık onu andırıyor sanki.
öyle bir yerden bakıyorum. Değil mi? B b biraz, evet. Yani o tarafta mesela Türk sanat müziğinde böyle çok, eee, keşfedemediğim alanlar yani b çok Türk sanat, ımm, ııı, müziği bilmiyorum galiba ya. Şu an sana söyleyince aklıma geldi yani kim var? Ya, ımm, Müzeyyen Senar di denilebilir mi Türk sanat müziğinde? Tamam, işte, Zeki Müren falan birkaç şarkısı yine biliyorum. Öyle, yani, çok böyle bilindik isimleri biliyorum ama onun dışında k kimler kimler vardır, yani, hani. Eee, b bambaşka bir derya deniz, yani, o taraf.
<chuckles> Tabii, tabii, denilebilir. İşte, Zeki Müren de denebilir. Hı hı. Ya, tabii, ya, bu ı eee, dediğin gibi derya deniz gerçekten. Yani, eee, bir klasik müzik olsun yani, i i yani yüzyıllar boyunca aslında eserler üretilmiş bu müzik ta eee, türlerinde ve, eee, yani arşiv çok büyük, eee, alt dalları çok büyük gerçekten. E, insanlar bunlar için iii gerçekten şey o okul okuyorlar bir de bir yandan öyle düşünmek lazım. E, yani. Ya, evet. Eee, peki bir de, eee, şeyi de merak ediyorum. Mesela yani az önce, eee, bir arkadaşınla hani görüşüp bazen böyle, işte, müzik dinleme seansları gibi, eee, şeyler yaptığınızı söyledin. Bunun dışında mesela dışarıda da, eee, hayatın içindeyken, işte, ne bileyim bir kafedeyken, bardayken, eee, o tarz durumlarda da müzik keşfettiğin şarkı keşfettiğin oluyor mu hiç?
Değil mi? E evet, <giggles> öyle bir tarafı da var işin. Hı hı.